Mh-mh. Beh, no, uhm, nel nel tuo caso sì, nel mio caso no, perché feci proprio l'analisi del sangue, che mi confermarono che avevo questa cosa, ma perché a me mi veniva 1 volta a settimana, eh. Cioè io 1 volta a settimana
Sinceramente Eh, vabbè, sì. sì, s ah beh poi, giustamente, uno si allarma perché potrebbe essere cioè a volte quando succede 'sta cosa, può essere pure qualcosa di più grave, purtroppo. Quin meno male che comunque a te era solo un batterio e lo l'hai curato poi alla fine, capito?
Sì. Mh, sì, sì, che, cioè, proprio stavo così che stavo bene tutta la settimana, dovevo fare qualcosa il fine settimana, che ne so, un concerto o qualcosa, bam, febbre a 40. <chuckles> Sì, te te lo giuro.
Sì. <chuckles> Guarda, io settimana settimana prossima parto, ma meno male che mi è venuta questa settimana, perché io parto sabato prossimo, cioè giusto, giusto, capì? Mamma mia. Comunque ho iniziato una nuova serie, e non lo so, allora, uhm, se hai mai visto Vampire Diaries tu come come serie.
Mh-mh. Mh. Sì, sì, sì. Uhm, s t oddio, forse? Non sono sicuro, ricordami un po'.